जी, तो मेरी ना एक समस्या है वो ये कि मुझे ना स्टाइल खोजने में बहुत मुश्किल होती है। अ, मैं स्टाइल खोज तो लेती हूँ कपड़ों की, कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं या मुझे मैं क्या अच्छा लग रहा है, मैं वो सब ले लेती हूँ पर अ, कहीं न कहीं एक तो आत्मविश्वास है, वो मेरे अंदर इतना अ, नहीं आ पाता है, कि देखिए मुझे फैशन करना बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत अ, फैशनेबल लड़की हूँ। लेकिन होता क्या है कि
हुँ, हुँ।
अ, खुशी-खुशी में चीज़ें खरीद तो लेती हूँ, पर ना बाद में ये होता है कि, अरे! ये मेरे पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे ज़्यादा तो कन यहाँ पे ही हो जाता है, ये बातें आ जाती हैं कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? और फिर मन में ये होता है कि, "अरे चलो, ले लेते हैं कौन सा अच्छा नहीं लगेगा तो घर में पहन डालूँगी।" और सच बताऊँ? ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोच के मैं अपना जो कपड़े हैं वो खरीद लेती हूँ और इसके बाद घर जाकर जब मैं कभी ट्राय करती हूँ तो कोई तो बहुत अच्छे लगते हैं सही में लगता है कि हाँ, मेरा जो फैसला था कपड़ों को लेके वो बहुत अच्छा था। पर कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अ, ले आती हूँ मैं इतने पैसे डाल के कपड़े और घर आके वो इतने कुछ ख़ास नहीं लगते। तो मुझे लगता है, कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए और कहीं न कहीं उन कपड़ों को पहन के अ, एक आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, जैसे कि आजकल लोग अ, नए तरीके से जीना पसंद कर रहे हैं एक मॉडर्न कपड़े पसंद करते हैं, तो वो कपड़े जब मैं पहनती हूँ तो अजीब सा लगता है मुझे। तो क्या मैं अ, स्टाइल में आत्मविश्वास बना सकती हूँ? अ, वो मुझे कैसे मिलेगा?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी ये उलझन बहुत स्व अ, स्वाभाविक है और अ, देखिए अपना स्टाइल ढूँढना सिर्फ़ कपड़ों की बात नहीं होती ये खुद को समझने का एक प्रक्रिया भी है, तो मैं आपकी मदद करूँगी लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा और समझना चाहती हूँ। तो अ, मुझे आप बता सकती हैं कि आपको अभी अ, किस तरह का जो है स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है, इस तरीके के कपड़े जो हैं आप पज अ, पहनना पसंद करती हो और साथ-साथ में स्टाइलिश भी लगना अ, चाहती है?
जी, देखिए आपको मैं बताऊँ, कि मुझे अ, नए परिधान मतलब ट्रेंडी जिनको हम कह सकते हैं जो आजकल के समय के कपड़े हैं, वो पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है पर अ, बात करूँ अगर आरामदेह की और कॉन्फिडेंस की, तो वहाँ मैं बताऊँ कि मुझे, ये जो अपने भारतीय कपड़े होते हैं जो भारतीय सांस्कृतिक कपड़े जैसे सलवार-सूट हो गया, ये सब पहनना भी मुझे बड़ा कम्फर्टेबल लगता है मैं बहुत मुझे लगता है कि मैं ए ख़ुद को बहुत अ, अच्छा बहुत देख पाती हूँ उनमें और कहीं न कहीं वो आरामदेह भी होते हैं। तो खैर आरामदेह अ, होते हैं पर मुझे ना, थोड़ा नया भी लगता है कि ट्राई करना चाहिए कुछ ऐसा कपड़ों में कि कुछ अलग लगूँ, क्योंकि एक ही चीज़ पहन-पहन के हम ऊब जाते हैं तो मैं मैं फिर नए तरह के कपड़ों की तरफ जाती हूँ नए ट्रेंड की तरफ जैसे जीन्स हो गया क्रॉप टॉप हो गया या एक वन पीस हो गया, इस तरह की चीज़ों पर जाती हूँ। तो कोई-कोई तो बहुत अच्छे लगते हैं पर कोई तो ऐसे लगते हैं कि नहीं-नहीं बहुत अजीब लग रहे हैं, ये पहन के मैं किसी अ, सामाजिक स्थान पर नहीं जा सकती। तो वहाँ मेरे अंदर ना एक एक जो अ, नए ट्रेंडी कपड़े होते हैं, वहाँ थोड़ा आत्मविश्वास मेरा कम हो जाता है और चाहती हूँ पहनना कि स्टाइल को अपने बदलूँ, पर वो आत्मविश्वास की कमी के कारण घर के अंदर ही पहन के रह जाती हूँ, बाहर जाने में मुझे बड़ी शर्म आती है, जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी। उहुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी इस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ। अ, और अ, बिल्कुल हर किसी को होता है कि जो नए कपड़े हैं जो चल रहे हैं अभी हाल-फिलहाल में, वो भी पहनूँ अ, और स्टाइलिश लगूँ, हर किसी का मन होता है। तो आप एक अ अ, बात बताइए जैसे कि आप कपड़े का जब चुनाव करती हैं तो आप कपड़ों में सबसे ज़्यादा मतलब होता है ना कि पहला महत्व किसको देती हैं? आराम को या एक दिखावट को अ, बोल सकते हैं कि ट्रेंड को?
जी देखिए, घर पे पहनना हो तो मुझे, आरामदेह कपड़े भी अच्छे लगते हैं। पर अगर बात ही अ, करूँ बाहर की, बाहर में तो मुझे ट्रेंडी दिखना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अ मुझे लगता है कि कुछ नया पहनूँ। लोग सोचेंगे कि अ, इसने त इसको तो मैंने कभी भी ट्रेंडी कपड़े डाले देखा ही नहीं। ये शायद अ, फैशन के अ, करना जानती ही नहीं है। इसके चलते मैं चाहती हूँ, कि कभी-कभी मैं ट्रेंडी कपड़े भी पहनूँ और उसमें भी अ, अच्छी दिख पाऊँ। लोगों को एक कहते हैं ना आत्मविश्वास के साथ मैं बाहर निकलूँ और, और उसमें अच्छी भी दिखूँ साथ में और कहीं न कहीं लोग मेरी मतलब किसी तरीके से मेरी आलोचना ना हो सके, कि लोग व हँसें या टिप्पणी करें, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे अ, एक आत्मविश्वास से मतलब मैं भर जाऊँ जब मैं वो कपड़े पहनूँ। ऐसा मुझे चाहिए कि मुझे कोई ट्रोल ना करे, कोई टिप्पणी ना करे और मतलब एक एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई ऐसा टिप्पणी भी कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ और उनकी टिप्पणियों को मुझे ऐसे लेना नहीं है दिल से। जी।
हुँ। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी अ, इस हालात को बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो एक और बात बता सकती हैं आप कि जैसे होता है ना कि हम अ, किसी को देखते हैं और उनको देखे हम वह उन जैसा पहनना चाहते हैं या बोल सकते हैं कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो क्या आप भी किसी की मतलब होता है ना कि प्रेरणा लेती हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गए या किसी दोस्त? अ, किसी से प्रेरणा लेती हैं आप कि मैं ऐसे कपड़े मैं भी पहनना चाहती हूँ बोल के?
जी। देखिए अ, प्रेरणा तो ऐसी मेरा कोई ख़ास नहीं है। पर मेरे दोस्तों में जो ग्रुप है लड़कियों का, वह वो बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं, नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं। तो, मुझे अच्छा लगता है कि वो इतने नए-नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं और अच्छी भी लगती है साथ में और कहीं न कहीं उनमें आत्मविश्वास होता है कि हाँ उन्होंने जो पहना हुआ है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से मुझे फिर अ, मेरे मन में भी उत्सुकता होती है कि अ, मैं भी अ, ट्राय करूँ कुछ ऐसा। मैं भी ऐसे पहनावा अ, देखूँ पहन के कि मेरे ऊपर अच्छा लगे और अच्छा तो लगे शायद मतलब पर ला रल नकारात्मक टिप्पणियों का भी डर होता है मुझे, कि मान लीजिए मैंने हमेशा ज़्यादातर इंडियन कपड़े ही पहने हैं, सांस्कृतिक कपड़े पहने हैं जैसे कि सलवार-सूट वगैरह। पर एकदम से मैं अ, ये वेस्टर्न कपड़े में आ जाऊँगी ट्रेंडी लुक में आ जाऊँगी, तो लोग मुझे अ, ट्रोल तो नहीं करेंगे, कहीं टिप्पणियाँ तो नहीं करने लगेंगे मेरे ऊपर। तो ये ये डर है मेरे अंदर कहीं न कहीं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी अ, परिस्थिति को बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो एक और बात बताइए अंतिम में अ, कि जैसे कि आपके लिए ना जो स्टाइल का मतलब जो है ना, क्या है? जैसे कि दूसरों को अच्छा लगना या खुद को अच्छा लगना? क्योंकि कई बार क्या होता है हम दूसरों को देख के कि ये चल रहा है या अभी ट्रेंड में यही है बोल के हम उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। तो आपका जो अंतर्भाव है, वो क्या है? आपके लिए क्या मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद के लिए अच्छा लगना है अ, या दूसरों के लिए अच्छा दिखना?
देखिए अ, ख़ुद में तो मुझे लगता है अ, कि सभी अच्छे लगते हैं क्योंकि यह अपने मतलब जब हम सामने से ख़ुद को देखते हैं अ, मिरर में, शीशे में, तो शीशे में तो हम देखते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब हम सामने निकलते हैं बाहर निकलते हैं, तो अक्सर करके वहाँ जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ कुछ तो बहुत तारीफ़ करते हैं और कुछ टिप्पणियाँ करते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप में तो दिखना सुंदर अच्छी बात है आप उन आप में आप में आत्मविश्वास भरा है, बट कहीं न कहीं ये आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि बाहर निकलूँगी तो भी मुझे अ, लोग ऐसे टिप्पणी नहीं करेंगे, इतनी बुरी टिप्पणियाँ कभी-कभी बुरी टिप्पणियाँ कर देते हैं, वो नहीं मिलेगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अ, कि बाहर में भी कपड़े ऐसे हों जो बाहर वाले लोग हैं वो भी तारीफ़ करें। जी।
बिल्कुल, मैं आपकी परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीक़े से समझ पाई हूँ और ये देखिए ये स्वाभाविक है कि अचानक मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लुक अपनाने से लोग डरते हैं और मन में ये सवाल भी आता है कि अगर ये मुझ पर अच्छा नहीं लगा, तो मतलब होता है ना कि लोग मेरी आलोचना करेंगे और ये डर कहीं न कहीं होता है लेकिन सच ये है कि डर ह मतलब होता है ना कि हर ट्रेंड या हर जो भी अ, अभी फ़िलहाल में आए हुए हैं अ, कपड़ा है या स्टाइल या वो हर किसी के लिए नहीं होता है और ट्रेंड को अपनाना मतलब होता है ना कि अपनाना या ना अपनाना ये कहीं से भी पीछे रह जाना नहीं होता है। देखिए, स्टाइल कोई दौड़ थोड़ी है जहाँ तेज़ भागना ज़रूरी है कि जो लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, है ना? आप ट्रेंड को धीरे-धीरे अपने तरीक़े से अपना सकती हैं देखिए, एक रंग, एक पैटर्न या एक छोटा-सा बदलाव, जब आप किसी लुक में मतलब सहज महसूस करती है, तभी वो आप पर मतलब उतर के सुंदर लगता है ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में है तो आपने पहना है आपको सुंदर लगेगा। याद रखिए कि आत्मविश्वास जो है ना, वो ट्रेंड से नहीं आता है कहीं पर भी बल्कि उस भरोसे से आता है कि आप जो पहन रही है ना, वो आपको दर्शाता है, अपने कदम अपनी गति से बढ़ाइए, ये मतलब यही सबसे टिकाऊ और सच्चा स्टाइल होता है देखिए, हर किसी का अपना स्टाइल है, है कि नहीं बताइए? अगर आप मतलब होता नहीं कि दूसरों जैसा बनना चाहेंगी तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो आप पे मतलब सुंदर ना लगे, सबसे पहले ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है और पहली बात है कि अपने शरीर और दिनचर्या को समझे, जो कपड़े आपको सहज बनाते हैं ना वही आपका स्टाइल है। अगर ऐसा करेंगे तो आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट भी रह पाएँगी और मतलब होता है ना कि अच्छा भी महसूस कर पाएँगी। और दूसरी बात ये है कि स्टाइल ना धीरे-धीरे बनता है आप एक ही दिन में अग सब मतलब होता है ना कि सारी चीज़ें तय करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये पहनूँगी, आज सारे लोग ये पहन रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं न कहीं ग़लत बात है। और तीसरी बात ये भी है कि तुलना से दूरी बनाइए, क्यों? क्योंकि जो किसी और पर अच्छा लगता है ज़रूरी है कि वो आप पर भी वैसा ही लगे, नहीं ना? इस वजह से तुलना करना मतलब कहीं न कहीं आपको बचना ज़रूरी है। और चौथी बात ये भी है कि देखिए छोटे प्रयोग करें, रंगों के साथ डिजाइन के साथ ये पहनने के तरीक़े के साथ, तो धीरे-धीरे अगर आपको उसमें सहज महसूस होता है, तो आप बेझिझक उसको पहन सकती हैं। और एक और बात है कि जब आप अपने कपड़ों पे आत्मविश्वास महसूस करती हैं ना, तो वही आपकी सबसे असली स्टाइल बन जाती है। तो अगर इस चीज़ को आप अपनाएँगी भविष्य में, तो आप स्टाइलिस्ट भी र रहेंगी और आत्मविश्वास जो है वो भी बढ़ेगा आपका।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। देखिए आपने ना अ, मेरी जो समस्या थी, उसे सुना और और पूरा विस्तार से समझ के मुझे बहुत अच्छे सुझाव भी दिए कि मैं कैसे स्टाइल अ, में रह सकती हूँ। और स्टाइल अ, खोजने के चक्कर में ना, व वो कपड़े मत पहनो जो कम्फर्टेबल नहीं है मेरे लिए, आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे जो मेरे स्टाइल को बनाने में काफ़ी मदद करेंगे। आपके दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।